Nah, jadi kan, eee, aku kan tadi udah lakukan riset di sosial media, gitu ya, di YouTube. Teknik bubbling, gaya dada dulu, gaya bebas, dan berikutnya, gitu kan. Nah, cuma kan, aku tuh menggeluti hobi ini secara sendiri, tanpa ada ajakan dari teman ataupun dari keluarga. Iya, mandiri. Nah cuma, pada saat teknik-teknik yang, butuh bimbingan dan butuh pengawasan dari orang tuh, aku bingung. Contohnya nih, aku mau belajar gaya, eee, dada. Aku merasanya udah benar, ya.
Mmm. Iya. Oh, oke, mhm. Mmm, otodidak, gitu ya? Mandiri. Mmm, yang mana tuh? Oke, iya.
Sesuai apa yang di YouTube, gitu kan. Ternyata salah.
Ternyata iya. Ternyata hasilnya? Oh, salah? Kenapa, tuh?
Kurang mhm. Jadi aku kan melakukan minta teman aku sih, rekamin aku pas berenang. Terus, kok aku lihat, formasi gayanya aneh, ya. Jadi, nggak sesuai yang aku lihat di YouTube, gitu kan.
Mhm. Mm
Nah, terus akhirnya mhm, akhirnya aku tuh kayak, "Ih, kayaknya memang ini udah butuh pelatih, deh." Cuma, waktu itu, aku tanya-tanya pelatih, pelatihnya tuh kayak buat anak SD, anak SMP, gitu kan.
Jadi? Mhm? Oh, iya iya, paham paham. Jadi, kole Eee, belum menemukan ini, pelatih yang, pa, untuk dewasa, gitu?
Iya, aku juga rada mhm? Belum. Sebenarnya pelatihnya menawarkan, sih. Cuma, akunya malu dan tengsin, gitu kan. Karena sendiri. <laughs> Iya, aku kan juga
Mmm. <laughs> Iya iya, paham. Karena udah ad dilabelin itu pelatih anak SD, gitu kali, ya? Apa gimana? <laughs> Ya.
Iya. Aku kan, kalau misalnya re kalo latihan mandiri, gitu ya, sendiri, kan suka lihat pelatihnya, gitu kan. Pelatihnya marah-marah, kayak, "Ayo, ditambah d staminanya! Tambah lagi, tambah lagi!" gitu kan. Eee, apa ya, suaranya lantang, gitu kan. S kalau aku kayak, "Ah, masa aku renang sendiri diteriak-teriakin," tuh, kayak aku, jadinya malu, gitu kan. Nah, akhirnya aku cari komunitas renang, dan- sampai sekarang masih ada, sih- dan itu sangat banget-banget membantu aku dalam meraih, eee, apa ya, cita-citaku menjalani hobi renang ini.
Mhm. Iya. Iya. Betul betul. <chuckles> Oh. Oh, gitu. Wow, luar biasa. Itu kamu menemukan komunitas, eee, baru kamu ya, terkait hobi ini, e dari mana nih, awalnya?
Mhm.